हुँ। तो ये बात तो है कि कई बार हम जो है बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि अपनों से थोड़ी उम्मीद रहती है। और जब हम विकट परिस्थिति में होते हैं तो बहुत आस्था से, विश्वास से अपने दोस्तों से सहायता माँगते हैं। लेकिन अ, वो सहायता करने के लिए सामर्थ्य हैं लेकिन जब वो मुकरते हैं तो थोड़ा दुःख होता है। और हमें भी जो है ना ऐसे अ, एक अच्छी दोस्ती के नाते, अच्छे रि रिश्ते या परिवार से जुड़ने के नाते हमें भी अपना जो है पूरा अ, मदद देना चाहिए, जो जब भी कोई सहायता माँगता है तो। उम, आपको क्या लगता है कि हमें क्या-क्या करना चाहिए जब कोई हमसे सहायता माँगे तो?
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। बिल्क बिल्कुल हमसे कोई सहायता माँगता है तो अगर हमारे पास अगर वैसी है परिस्थिति या तो हमसे कोई आर्थिक सहायता माँग रहा हो या तो अ, जो शरीर से सहायता माँग रहा हो, अगर अ, हमें लगता है कि उस इंसान की अ, मदद करनी चाहिए या वो पहले से सामर्थ्य है, हमसे मज़ाक कर रहा है तो ये सारी चीज़ जाँच करके हमें ज़रूरत के हिसाब से उसे बिल्कुल मदद करनी चाहिए। है ना। हुँ।
जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे जैसे पारस्परिक हम जब स अ, तालमेल बिठाकर चलते हैं, जब हम मदद करते हैं तो हमारा जो रिश्ता है वो और भी गहरा हो जाता है, एक विश्वास बन जाता है, है ना। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अ, बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ फिर से हमारी बातचीत हो। जी, धन्यवाद।
हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।